Péssimo hábito. <laughs>
Bom é, tem pró e contra, mas um bom hábito, então acorda sozinha sem precisar do despertador. E aí, depois que você levanta, como é essa rotina, assim, de manhã?
Uhum. A primeira coisa que eu faço, levanto, e às vezes até de pijama mesmo, boto só o capotão e vou levar os cachorros fora, inclusive, até os cachorros olham pra minha cara, fala assim: "Minha filha, essa hora querida? Está está escuro, está frio," aí eu arrasto eles praticamente pra fora, né, obrigo a sair, aí eles saem e aí eu dou aquela caminhada, assim, tem tipo um parquezinho, um gramado de quase 2000 metros, na frente do do prédio onde eu moro, eles ficam lá, vai pra frente pra pra fazer as coisas que que eles têm que fazer, e isso demora mais ou menos 40 minutos.
<chuckles> Ai. Uhum.
E é, uhum, porque depois eles ficam em casa dormindo, né, até meio-dia quando eu volto, às 08h20, 08:15 eu saio de casa
Olha, bastante tempo.
Eh, assim, de manhã antes de sair, aí o que que eu faço? Preparo se escolho o que que eu vou vestir, tomo o meu café com calma, que é a única coisa que eu tenho me concedido na verdade, sabe, que é o café da manhã com serenidade, porque eu acordo muito cedo
Isso é importante, uhum, hum é, mas você tem assim uma uma
Eu não tenho nem o que fazer né? <chuckles> Se acordo muito cedo, sou obrigada praticamente porque senão
É, mas é importante, né, sair de casa pelo menos, com um cafezinho tomado. Mas me conta, você tem alguma rotina de manhã de skincare, como que é?